Pernah, jadi, mmm, di tempat kerja aku yang sebelumnya itu, eee, kan aku sering tuh, ngobrol ama orang. Nah, kebanyakan itu, dia nggak pernah aku temuin dulu, jadi, eee, mulainya lewat chat dulu, gitu loh, Kak.
Oh, gimana tuh? Mhm mhm. Oh, baik baik.
Nah, di di chat-nya itu orangnya itu ada yang kayak ketus jawabnya, ada yang ramah gitu. Nah, begitu ketemu, ternyata orangnya itu yang bener-bener, kebalikannya gitu loh, Kak. Jadi, kayak misalnya, eee, di chat-nya jawabannya cuman ketus, misalnya aku nanya, eee, "Apa bener ini yang namanya A?" Gitu, "Iya." Jawabannya cuman gitu doang, terus habis itu, "Oh, iya, saya mau nanya ini-ini, n-ni-ni." "Oke, sebentar." Gitu. Nah, kan jadi kita jadi kayak bingung kan, oh, iya heeh, ini orangnya lagi sibuk, apa dia nggak mau ngobrol ama aku, apa dia, eee, kenapa gitu kan, gitu. Nah, begitu begitu ketemu, baru enak gitu ngobrolnya. Ternyata waktu itu mungkin dia lagi, eee, ada kesibukan, jadinya nggak bisa jawab yang dengan, panjang lebar, gitu kan. Nah, kalau kita ngobrol kan, otomatis fokusnya orangnya lebih ke kita nih, Kak
Mmm, mhm. Eh, heeh, baik. Dia yang kek dingin, terus singkat balesnya, ya. Oke. <chuckles> Iya, baik baik. Mmm, betul sih itu.
jadi lebih enak aja ngobrolnya, gitu sih.
Mhm mhm. Berarti, s bisa ngaruh ke impresi Kakak, ya. Berarti kan tadi, awal c ngobrolnya lewat chat nih, eh, ternyata ketika dia bales singkat, kerasa kayak, "Nih apa jutek? Kok dingin?" Gitu, yah. Ternyata bisa dibilang, oke, baik baik baik. Nah, tapi pernah, eee, biasanya Kakak ada momen-momen di mana Kakak lebih mengutamakan justru, kayaknya lebih baik via chat aja nggak, gitu, Kak, atau memang Kakak selama ini lebih mengutamakan, langsung aja nih ketika berinteraksi, atau ada waktu-waktu tertentukah, yang Kakak mutuskan, "Oh, kayaknya lewat chat aja lebih efektif." Gitu, pernah nggak?
Heeh. Heeh, bener bener.

Mmm, kalau aku sih ngerasanya sebenarnya lebih banyak sisi positifnya ya, karena itu tadi, kalau kalau terkait sama emosi itu kan lebih enak kalau kita ngedengerin langsung ya, Kak. Jadi kita tahu, "Oh, ini posisinya dia lagi sedih nih," gitu, "Oh, ini posisinya dia lagi senang, posisinya kita lagi excited." gitu. Nah, cuman, eee, jeleknya itu kalau misalnya pas kitanya lagi enggak siap, Kak. Jadi misalnya nih pas dia lagi mau cerita semangat-semangatnya, terus kitanya lagi nggak siap untuk menanggapi, gitu. Sedangkan kan kalau ketemuan langsung dia pasti bisa ngeliat muka kita dong. Nah, kalau
Oh, iya. Mmm mhm. Iya. Oh. Mmm, oh. Iya, kelihatan ya kalau kita kayak nggak enggan mau ce mau dengerin cerita, gitu ya?
Heeh, kalau misalnya kita pas lagi nggak mau ngedengerin, kan dia langsung kelihatan, gitu. Terus habis itu dia langsung bete sendiri, gitu, “Kok kamu nggak ngedengerin sih aku cerita,” gitu. Itu kan yang bikin, "Ah, gimana ya." Gitu, pas lagi nggak mood ngedengerin. Sedangkan kalau chat kan kita bisa, eee, alasan, misalnya, “Oh, ya, sori tadi "heeh, "HP-nya, eee, lagi di-charge." “Oh, sori HP-nya lagi ditinggal.” Gitu. Jadi baru balasnya entar-entaran aja, gitu. Jadi nggak ada nggak ada kewajiban untuk merespon seketika itu juga kan kalau lewat chat, gitu, cuman kalau ketemuan langsung kan. Harus langsung kita timpalin, gitu.
Waduh. Tunda dulu bales, gitu? <chuckles> Oh, iya iya. Ah, oke oke. Mmm, iya sih benar, masuk akal sih Kak. Karena ya tadi ya, eee, kan bisa kalau ngobrol langsung, bisa kelihatan semua emosinya kata Kakak kan, intonasinya kelihatan, nadanya juga, gitu. Beda sama chat ya, kalau chat kan tadi bahkan Kakak bisa pura-pura, "Ini, habis lagi di cas HP-nya." Gitu kan?
Mhm. Mhm. <chuckles> Iya, benar benar benar. Cuman itu sih kalau di chat sih emang sebenarnya bisa diganti pakai emoji, pake stiker, pakai gif kan sekarang, gitu.
Iya. Oh, iya kah? Heeh heeh. Nah, kalau untuk Kakak pribadi nih, kan fitur chat itu banyak, ya. Tadi kan ada sempat kan Kakak tadi sempat singgung, pakai emoji, atau bahkan tadi disingkat-singkat yang awal misalnya katanya aja bisa diganti kata pakai X, huruf X, gitu kan kalau jaman-jamannya dulu. Nah, kalau Kakak pribadi dengan fitur-fitur chat yang seperti itu, itu mempermudah atau justru mempersulit Kakak nih sebagai pengguna?
Jadi Heeh. Mmm. Mmm. Mhm.